बिल्कुल, बिल्कुल।
कि वो वो एक अ, वो एक उदाहरण दिया था कि जब वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और हाँ, नीचे आके गिर गया था, तो तो उन्होंने नाम दिया, जबकि हम मतलब ऐसे ही धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने मर्करी का बताया, वो चीज़ पता ही नहीं थी जब तक किसी ने उस चीज़ को नाम नहीं दिया या बताया नहीं कि ये करने से ये होता है।
सेब वाला? बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल, आपने सही कहा।
जी।